Certo. Poi magari all'università non conoscevi nessuno, ambiente nuovo, persone nuove.
E Esatto, la cosa la cosa che mi ha spronata nel dire è che vuoi o non vuoi non mi portavo zavorre dalle elementari, dalle medie, dal liceo, non avevo
Mh-mh. Oka Sì, sì. Una nuova identità.
strascichi. Sì, sì. Ehm, e quindi ho detto: “Boh, ri ricomincio, ricomincio da zero”, e devo dire che sono diventata in realtà non sono diventata nulla di diverso da quello che già ero. Cioè, ho avuto la possibilità sì, ho avuto la possibilità però di fare uscire allo scoperto queste cose.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Eh, vedi. Quindi sei rimasta uguale praticamente. Okay. E ti sei circondata magari di persone che ti comprendono o che fan o fanno ancora magari fatica, non so, a scoprirti nella tua interezza?
Sì. Allora, io ho amici, pochi ma buoni; 3 che sono fratelli; proprio che porto dietro da 20 anni. Ehm
Sì, anch'io. Mh-mh. <chuckles> Sì.
altri che invece ho conosciuto durante gli anni universitari e che sono diventati imprescindibili nella mia vita.
Mh-mh. Okay. Ah ottimo. Meno male. <chuckles>
Sì. Sì, cioè ho ho ho avuto veramente sai, ogni tanto sono nostalgica e dico: “Mi piacerebbe avere quell'amica, quell'amico che hai da una vita, che sa tutto di te, eravate bambini, avete fatto le elementari insieme”. Io li avevo, poi ci siamo persi inevitabilmente. Chi va a vivere fuori cioè ci vogliamo sempre bene però, non è la stessa cosa. Ehm
Anch'io, sì. <chuckles> Mh. Mh-mh. Sì, sì. Persi, beh. Mh-mh. Sì, sì, è normale. No, anch'io ho una migliore amica da una vita, però fortunatamente siamo ancora, cioè, legate <laughs> come sempre, ecco. Mh-mh. Certo, certo.
Mh. E invece ho avuto la possibilità di farmi dei buoni amici all'università, poi lavorando; e e devo dire che questa cosa mi ha mi ha aiutata perché perché sì, perché è è gente che mi conosce e che mi ha conosciuta nel momento nel momento in cui ero veramente me stessa.
<chuckles> Mh-mh. E ti capisce.

Vabbè, eh io qua qua non piove, però dai fino a quando c'è l'acqua c'è speranza.
Mh. <giggles> Okay. <giggles>
Sì.
Beh, hai qualche argomento specifico di cui ti piacerebbe parlare, a cui stavi pensando in questi giorni? Non so.
Ma sai ho detto: "Boh, la chiamo e vediamo." Oggi mi sono scontrata con una serie di realtà molto difficili e cioè il fatto il fatto che la gente non abbia più u una sua personalità, una sua identità.
<giggles> Okay. Sì? Di che tipo? Okay, nel senso che si adeguano alla massa?
Mhmm, ma a parte quello che secondo me, mhmm, ormai è è è quasi e s e siamo iperconnessi, ehm, siamo sempre sul pezzo, quindi quello vuoi o non vuoi succede, cioè ci sarà una parte di me che sicuramente si sarà omologata anche anche lei. Però
Sì. <chuckles> Vero. Okay. Sì, sì. Mh-mh. E allora cosa intendevi?
<tsk> Perché penso che ci sono tante parti del mio carattere, della mia identità, del mio essere che in realtà molti non conoscono.
Sì, mh-mh. Ah anche i tuoi amici più stretti.
Ma e ogni tanto mi capita di avere quasi una maschera, sai, <tsk> cioè, so che mi posso permettere determinate cose con alcuni
<chuckles> O ah okay. Sì. sì. E altre con altri. <chuckles>
magari e altre con altri. Perché non voglio urtare la sensibilità, non voglio essere io sono una che caratterialmente fa sempre baldoria.
Certo, certo. <laughs>
Pure la mattina.
Sì anch'io sono molto estroversa, sono un po' quella che fa più ridere del gruppo diciamo. <giggles>
Esatto, cioè, io sono una di quelle che dice: "Sai purché se ne parli nella vita."
Okay, certo.
E anche dal drama puro bisogna secondo me riuscire a tirare fuori un qualcosa di di di "divertente" tra virgolette che è una cosa che io spesso faccio, ehm, scadendo pure ecco, esatto, cioè, molti dicono che sono cringe.
Mh-mh. Okay. Certo. <chuckles> Però in non in molti capiscono magari. <laughs>
Però io in realtà non mi cringio, cioè, vorrei che la gente mi, mhmm, prendesse questa parte del mio essere per quello che è.
Beh.